जी। तो कहते हैं ना, कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का युग है। आजकल देखिए हर एक व्यक्ति जो टेक्नोलॉज़ी के डिवाइस हैं खाय खास कर जो डि डिजिटल जो उत्पादन हैं डिवाइस है उनसे देखिए घिरा हुआ है। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी इसके लिए कोई डिजिटल डिटॉक्स को अपने जीवन में अपनाया है? तो पहली बार डिजिटल डिवाइसेज़ का डिजिटल डिटॉक्स है इसका मतलब क्या है? और क्या आपके पास इसके कोई तरीके हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी। डिजिटल डिटॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल डिटॉक्स तो देखिए <clears throat> इस प्रकार होता है कि हुँ, जैसे आजकल देखिए टेक्नोलॉज़ी का दौर है, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप्स, इंटरनेट। हम इतना ज़्यादा देखिए टेक्नोलॉज़ी से घिरे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ही इसका उपयोग कर रहे हैं जितना हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा उपयोग करने से देखिए हमारी आँखों पर एक ज़ोर पड़ता है। हमारे देखिए मानसिक ऊर्जा कम कम होती है क्योंकि इससे कहीं न कहीं देखिए मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होती है। और मानसिक रूप से देखिए स थक थकावट भी होती है। तो इसी वज़ह से ना कहीं न कहीं देखिए अ, स्क्री अ, ये सब लक्ष अ, मानसिक जैसे उम, हमें कमज़ोरी होती है ना, तो हमें देखिए बहुत ज़्यादा देखिए अलग-अलग प्रकार के लक्षण होते हैं जैसे स्ट्रेस होता है टेंशन होती है बहुत ज़्यादा। तो उसी को काउंटर करने के लिए हमारे स्क्रीन टाइम को काउंटर करने के लिए ना एक तकनीक इजात हुई है डिजिटल डिटॉक्स। इसके माध्यम से ना हम कहीं न कहीं जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स हो गया अ, द और ये स्क्रीन टाइम हो गया इसको कम करते हैं और इन सबसे दूर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम में मतलब इसको कम करना। तो क्योंकि इतना ज़्यादा देखिए अगर इसका उपयोग होगा तो अ, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसके बहुत ज़्यादा देखिए दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और अ, इसको देखिए जब उपयोग में करते हैं ना मतलब इसका उपयोग करते-करते लोग ना इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो मतलब अ, और कुछ करते ही नहीं है बस इसी का उपयोग करते रहते हैं और जो है अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। तो इस वज़ह से देखिए डिल डिल डिजिटल डिटॉक्स किया जाता है, तो और इसके तरीके देखिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहीं न कहीं न खुद को जो है ना, देखिए, एक ब्रेक देना है बस मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह से और अ, स्क्रीन टाइम से तो उसके माध्यम से किया जा सकता है ये और इसके देखिए बहुत अच्छे-अच्छे तरीके भी हैं। जी।
जी। हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी। ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताएँ हैं। तो क्या कोई तरीके हैं जैसे फ़ोन से ब्रेक देने या क्या आप अपने जीवन में आप क्या, किस तरीकों को लागू करते हैं? जिससे कहीं न कहीं आपको आसानी होती है डिजिटल डिटॉक्स को अपने जीवन में बने बनाए रखने के लिए अगर आप थोड़ा वो उसपे कुछ थोड़ा बताना चाहें?
जी डिजिटल डिटॉक्स करने के तरीकों की अगर मैं बात करूँ ना तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें करना क्या होता है ना कि <clears throat> हमें डिजिटल डिटॉक्स में खुद को दूर कर रहे हैं जैसे मोबाइल से तो हम इसके ऐसे तरीके अपना सकते हैं कि खुद के जैसे जो अ, नोटिफिकेशंस वगैरह ना दिखे मोबाइल के उसको ऑफ कर सकते हैं हम। उम, इसके माध्यम से हम जो है ज़्यादा हमें पता ही नहीं लगेगा पॉपअप्स का और हम इसको कम चलाएँगे। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा जैसे अ, इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशंस है ना देखिए, उनको देखिए
जी, जी।
चालू रखना होगा क्योंकि मान लीजिए हमारे काम के संबंधित कोई नोटिफिकेशंस हैं और व फैमिली ग्रुप का या फ़ैमिली की कोई मै मैसेजेस हैं तो उनको देखिए हमें उनका भी पता नहीं लगेगा वरना अगर हम नोटिफिकेशंस ऑफ रखेंगे सारे तो। तो हमें देखिए ऐसे ऐप्स जो कि हमारा समय खराब करते हैं। जो हम टाइम वेस्ट होता है जिनसे हमारा तो उनके देखिए हमें करना चाहिए। डे अ, नोटिफिकेशंस ऑफ। तो इससे क्या होगा ना देखिए हमारा स्क्रीन टाइम घटेगा क्योंकि हम वो ऐप्स कम चलाएँगे और डिजिटल डिटॉक्स के हम जो है करीब जाते जाएँगे। और इसके अलावा देखिए डीएनडी मोड और देखिए एप टाइमर्स लगाए जा सकते हैं। मनोरंजन वाले जो ऐप्स है ना इनपे टाइमर लगाया जा सकता है कि 20 मिनट से ऊपर इनको नहीं चलाना है दिन में, 30 मिनट से ऊपर इनको नहीं चलाना है। तो ये एक बहुत अच्छा अ, तरीका हो सकता है अ, डिजिटल डिटॉक्स करने का। क्योंकि देखिए एप उसके बाद देखिए हम चला ही नहीं पाएँगे। और इसके अलावा तो हम देखिए अपने घर में फ़ोन-फ्री ज़ोन बना सकते हैं बेडरूम में अ, डाइनिंग टेबल में और कहीं न कहीं ना
जी, जी।
फिर देखिए, इससे होगा क्या? उसमें करना क्या है ना? वो ड फ़ोन फ्री ज़ोन है। वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, उपयोग नहीं करना है। फ़ोन साथ भी नहीं लेके जाना है। तो देखिए इस प्रकार से ना, जब हमारे पास फ़ोन होगा ही नहीं उस जगह पर, तो हम चलाएँगे भी नहीं। अ, तो देखिए ये भी एक बहुत कारगर तरीका है, जिसके माध्यम से ना कहीं न कहीं हम <coughs> <sniffs>
अच्छा।
फ़ोन वग़ैरह को देखिए छोड़ सकते हैं और डिजिटल डिटॉक्स के ना करीब जा सकते हैं। और देखिए अ, इसके अलावा ना हम देखिए एक ऐसा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हफ़्ते में ना 1 आधा दिन ऐसा रख लिया कि इसमें ना फ़ोन बिल्कुल चलाना ही नहीं है। कोई छुट्टी वाला दिन या कुछ, बिल्कुल भी देखिए फ़ोन से ना इसमें दूर रहना है हमें। तो ये कुछ तरीके हैं, जिसके माध्यम से हम म मतलब मैं अपना एक डिजिटल डिटॉक्स करता हूँ। और और भी कोई व्यक्ति कर सकता है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जी।
अच्छा। जी, जी। ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीके बताए ना कि क्या-क्या तरीके आप अपने जीवन में अपनाते हैं? तो क्या जो डिजिटल डिटॉक्स को अपनाने से कहीं न कहीं कोई सकारात्मक अ, परिणाम भी दिखते हैं आपको? क्या आपको खुद, जब आपने इसका अ, चलन करा कहीं न कहीं अपने जीवन में, तो क्या आपको अपने अंदर ही अंदर कोई सकारात्मक इसके परिणाम देखने को मिले? अगर आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी बिल्कुल। मुझे ना अपने अंदर काफ़ी ऐसे सकारात्मक जो है ना अ, बदलाव देखने को मिले और वो सकारात्मक बदलाव पता है इस प्रकार हुए कि पहले क्या है ना? देखिए, मैं सोशल मीडिया जैसे उपयोग करता था तो, उसमें देखिए मैं ना लोगों को देखता था तरक्की करते हुए ना मुझे जलन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जो है जैसे मैंने अ, डिजिल डिटॉक्स में कहीं न कहीं देखिए अब तो मैं मोबाइल फ़ोन ही कम हो गया है, सोशल मीडिया चलाना बहुत कम हो गया। तो, ये ऐसी जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना मेरे अंदर आती नहीं है।
अच्छा।
और इसके अलावा देखिए <clears throat> जैसे मेरा स्क्रीन टाइम कम हुआ है ना तो, मुझे एक मानसिक शांति भी रहती है, मेरी आँखों पर अब एक कम ज़ोर पड़ता है। तो कहीं न कहीं देखिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है मेरे साथ। और इसके अलावा अ, मुझे देखिए पहले क्या था ना मेरे जीवन में मुझे समय ही नहीं मिलता था, मैं सोचता था यार समय भाग जाता है, समय मिलता ही नहीं है कुछ भी अ, अपना मैं कार्य नहीं कर पाता हूँ पूरे दिन के जो मैंने प्लान किए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी लेकिन जब से मैंने डिजिटल डिटॉक्स करना शुरू किया ना, तो मैं अब देखिए मेरे पास ना दिन में काफ़ी समय रहता है मेरा क्योंकि अ, देखिए फ़ोन तो मैं चलाता नहीं हूँ पहले मेरा ना सारा समय जो है ए प्रोडक्टिव काम में कम और अ, वेस्ट ज़्यादा हो रहा था फ़ोन वग़ैरह में। लेकिन डिजिटल डिटॉक्स वज़ह से इसमें बहुत ज़्यादा मदद हुई, और इसके साथ-साथ देखिए इसने मेरा तनाव वग़ैरह कम किया है, स्ट्रेस कम कर दिया है। अ, ये देखिए आँखों पर अब ज़ोर नहीं पड़ता है। दिमाग पर उतना ज़ोर नहीं पड़ता है फ़ोन चलाने से। और मेरी एक जो अ, देखिए नींद की गुणवत्ता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक और पहले देखिए पहले तो मुझे देखिए ढंग से नींद ही नहीं आती थी। मैं सोने बैठता था ना। सोने लेटता था तो अ, देखिए मैं एक तो उससे पहले फ़ोन चला लेता था तो इतनी ब्राइट लाइट जब मेरी आँखों में जाती थी ना तो देखिए वो नींद अ, को दिक्कत दे देती थी बाद में और नींद आन नींद नहीं आती थी। लेकिन फिर अब जब जब से मैंने बन मतलब फ़ोन वग़ैरह चलाना बंद किया ना तो मेरी नींद की गुणवत्ता बढ़ गई है और नींद भी कहीं न कहीं बहुत जा अच्छी हो गई है। जी।
अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी, जी। ये तो देखिए आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि क्या देखिए आपको सकारात्मक देखिए परिणाम या जो बदलाव है अपने आप में देखने को मिले। जो कि कहीं न कहीं देखिए डिजिटल डिटॉक्स की वैसी ये जो मुम मुमकिन हुआ है कहीं न कहीं। तो कभी ऐसा हुआ है कि देखिए आप डिजिटल डिटॉक्स को अपना रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आजकल तो सारा कार्य देखिए वो ब वो ही देखिए फ़ोन में होता है लैपटॉप में होता है कहीं न कहीं। तो उसकी वज़ह से कोई ऐसा है की आपका कोई काम छूट गया होए। या जो आपके देखिए कहीं न कहीं देखिए परिवार की ज़िम्मेदारी होती है की देखिए निजी जीवन या कोई काम की ज़िम्मेदारी है तो उसमें आप कैसे उसको साथ-साथ लेके चलते हैं? डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स के साथ-साथ, अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहे?
जी। डिजिटल डिटॉक्स को अगर मैं साथ लेके जाने की बात करूँ ना, तो देखिए बिल्कुल देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि, मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मैंने सारे नोटिफ़िकेशंस ही ऑफ कर दिए थे तो मेरे जो घर से <yawns> मैसेजेस वग़ैरह आ रहे थे तो देखिए वो मुझे नहीं पता लग पा रहे थे और इसके साथ-साथ मेरे जो मतलब
जी, जी।
ऑफ़िस के जो देखिए <clears throat> नोटिफ़िकेशंस या मेल्स मुझे आ रहे थे वो भी मुझे पता नहीं लग पा रहे थे। तो देखिए शुरुआत में दिक्कत हुई लेकिन धीरे-धीरे न मैंने इसको बेहतर किया जैसे मैंने धीरे-धीरे ना, मतलब समझा कि हाँ, सारे नहीं बंद कर सकते हैं इम्पोर्टेंट वग़ैरह नोटिफ़िकेशन तो चालू रखने ही होंगे। तो देखिए फिर मैंने जब वो किया ना तो उसके बाद से देखिए ठीक हो गए सब कुछ और <sniffs> उम, देखिए उसके बाद अब मैं मतलब मेरे घरवालों को मैं ज़्यादा तो मैसेज आता था तो भी मुझे पता लग जाता था। मेरे ऑफ़िस वालों का मेल वग़ैरह कुछ आता था तो भी मुझे पता लग जाता था तो कहीं न कहीं एक जो है ना, चीज़ें बैलेंस आउट हो गई थी और इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैं देख लेता था। लेकिन वही जो फालतू के देखिए अ, मैसेजेस आते थे रील्स वग़ैरह जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजते थे उसके नोटिफ़िकेशन आते थे ना, तो वो सब कहीं न कहीं बंद हो गए तो इससे कहीं न कहीं देखिए समय की बहुत बचत होने लगी है। जी।
जी। जी, जी बिल्कुल। देखिए ये तो आपने ना काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आपने जैसे जब इसको पहली बार इसका जो चलन करा था कहीं न कहीं आपके लिए भी ये सब कुछ नया था। तो क्या शुरुआत में आपको कोई मुश्किलें आई थी इससे करने में, तो उस मुश्किलों का आपने कहीं ना कहीं पार करने के लिए आपने क्या कोई आसान विकल्प या कोई तरीके अपनाए थे?
जी, बिल्कुल। परेशानियाँ तो देखिए बहुत सारी आई थी डिजिटल डिटॉक्स में क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो स्क्रीन टाइम था ना वो दिन में 7 घंटे का त त था। 7 घंटे से अब मैं कहूँ कि देखिए 1 दिन में आधा घंटा कर लूँगा तो वो हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए मैं उसको कर भी लूँगा ना 7 घंटे से एक बार अ, आधे घंटे तक, तो वो 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा 3 दिन फिर मुझे तलब लगेगी फ़ोन चलाऊँ, फ़ोन चलाऊँ। और देखिए फिर से मेरा वो जो डिजिटल डिटॉक्स है ना वो तो टूट ही जाएगा। अ, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया ना धीरे-धीरे देखिए स्लो-स्लो प्रोग्रेस प करनी शुरू करी। जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने लगा क्योंकि सीधा चौथी सीढ़ी चढ़ूँगा तो गिर जाऊँगा ना? तो फिर क्या किया मैंने मतलब जैसे मान लीजिए 7 घंटे अब में मैं चला रहा हूँ। अ, तो मैं अगले हफ़्ते देखिए साढ़े 6 घंटे चलाऊँगा उसके बाद उसके अगले घंट अगले हफ़्ते 6 घंटे चलाऊँगा ऐसे करते करते ना और लास्ट में तो जब मैं देखिए 2 घंटे पे आ गया था ना तो मैंने हफ़्ते-हफ़्ते का 15-15 मिनट करके घटाया।
अरे, अरे! हाँ, हाँ। ओह, अच्छा।
कि जैसे एक हफ्ता मैंने पूरा 2 घंटे चलाया फ़ोन और अगले हफ़्ते पौने 2 पौने 2 घंटे चलाया ऐसे-ऐसे करते-करते छोटे छोटे मैंने कदम लिए और इससे कहीं न कहीं देखिए मुझे बहुत ज़्यादा देखिए आसानी हुई। मुझे तो देखिए पता भी नहीं लगा कब कुछ हफ़्ते बीते और मेरा जो एक स्क्रीन टाइम था ना वो अब अ, फ़िलहाल के लिए 1 घंटे पे आ चुका है, जी।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखिए आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कहीं न कहीं देखिए हाँ, शुरुआत में देखिए आपको भी परेशानी आई थी परंतु ठीक है आपने भी धीरे-धीरे खुद को संभाला और जिससे कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे जो स्क्रीन टाइम है जो डिजिटल डिटॉक्स है आप उसको आप अपने जीवन में लागू भी कर पाए। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया। तो अगर कोई व्यक्ति है जैसे वो भी कहीं न कहीं देखिए मतलब उनको पहली बात तो पता कैसे चलेगा न कि वो कहीं न कहीं देखिए वो फ़ोन के आदि है डिजिटल डिवाइस इन सभी चीज़ों के आदि है। तो क्या क्या उनके लक्षण कैसे होंगे ना कहीं न कहीं उनको भी अब डिजिटल डो डिटॉक्स है उसको कहीं न कहीं एक बारी तो अपनाना चाहिए एक बारी तो उसको इस एक बारी ना उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो क्या लक्षण हो सकते हैं और उसमें किस तरीके से उसकी वो शुरुआत कर सकते हैं? एक अगर जो हमें सुनने वाले हैं अगर आप उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहें।
जी। लक्षण इस प्रकार के हो सकते हैं कि पहली बात तो देखिए बंदा देखे जाता है फ़ोन यूज़ करता हुआ कि कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ हो रहा है और इसके अलावा देखिए स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम कितना चल रहा है और
अ, हाँ ये तो है।
स्क्रीन टाइम देखिए अगर बहुत ज़्यादा है और उसमें ऐप्स के ऐप बाय ऐप भी आ जाता है कि इस ऐप को आपने इतनी देर चलाया इस ऐप को इतनी देर चलाया। तो उसमें देखिए अनप्रोडक्टिव ऐप्स को अगर ज़्यादा चलाया हुआ है प्रोडक्टिव ऐप्स को कम चलाया हुआ है तो मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और डि डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए हमें ना, और भी बहुत सारे संकेत है उस व्यक्ति से बातचीत करने से ही पता लग जाते हैं जैसे अ, व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा-सा नज़र आता है देखिए उम, उम, ढंग से बात नहीं करना और उसका जो है ना, उस व्यक्ति का देखिए ध्यान जो है केंद्रित नहीं होता है एक जगह पर ध्यान नहीं लगता है। फ़ोकस की इसको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाती हैं ऐसा जो एक व्यक्ति होता है ना, जिसको डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत होती है और इसके अलावा ना देखिए उसको रात में नींद नहीं आती ढंग से ऐसे व्यक्ति को, जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देखिए मोबाइल फ़ोन वग़ैरह चलाते है इतनी रोशनी को देखता है उसकी आँखों पे देखिए काले घेरे से होने लग जाते हैं तो ये कुछ लक्षण है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है और उम, इसको ना डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। जी।
हाँ। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए काफ़ी ना, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया की देखिए हाँ, ये कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे कहीं न कहीं इससे पता चल जाता है कि हाँ, देखिए जो डिजिटल डिटॉक्स है इसको कहीं न कहीं एक एक बार तो देखिए हर एक इंसान को देखिए लागू भी करना चाहिए क्योंकि देखिए टेक्नोलॉज़ी का योग है। आजकल देखिए इंसान रह नहीं सकता फ़ोन से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया और काफ़ी देखिए आपने अच्छे तरीके से इसके देखिए सकारात्मक पहलू भी बताए। इससे जो कहीं न कहीं जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको देखने को मिले काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो आशा यही है भविष्य में आपसे फिर से बात होएगी तो आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।